Ouais, c'est vrai. Bah, là où je suis, heu, j'ai aussi accès, heu, à l'océan, hein, parce que je suis entourée, heu, des des 2 en soi. <chuckles> En s et hem, et oui, oui, je j'ai déjà fait aussi. Après, heu, je préfère là où je suis, parce que c'est des plages, c'est des plus petites plages, tu vois? C'est un peu plus, heu, taille humaine. Même si je préfère quand il y a q personne, mais heu, c'est plus petite plage, heu, et les petites criques aussi, qui sont hyper belles. Il y a des petites j'ai plein de petits lieux, heu, cachés, des petites plages cachées que j'adore, heu
D'accord. Ouais, je vois. C'est ça. C'est vrai, les les criques, ça ça a énormément de charme. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est magnifique. Je pense que c'est mes endroits préférés. Oui! Bon eh! Franchement! <laughs> Mais. Je sais je sais. Ouais. Exact. <chuckles>
Tu en as aussi à l'océan. <chuckles> Non, je je t'embête un peu, mais oui je je sais que tu sais. Je sais que tu sais, mais- mais en fait, heu, je sais pas si tu as déjà fait la le le pays basque?
Heu, non, jamais!
La côte basque. Biarritz, Anglet, tout ça.
Non, j'y suis jamais allée. Jamais.
C'est très joli, c'est vraiment très joli! Ouais, je pense que ça te plaîrait énormément, toi mmh, ah oui, je te recommande ouais, d'y aller. Ouais, c'est c'est vraiment c'est vraiment très mignon, et c'est calme aussi hors saison. C'est encore mieux.
Il paraît. Tu recommandes? OK. Ouais, bien sûr, j'imagine bien. Tu as pas tous le tous les touristes, heu
Faire de longues marches, heu Ouais c'est le problème, c'est que ça ça casse un peu l'ambiance hein quand c'est trop touristique, même même beaucoup l'ambiance, donc heu, ouais, pourquoi pas un jour, heu, t'y rendre? Tu verras que c'est très joli. Pour faire des longues marches, heu, à l'océan, parce que là en tu marches pendant un bon moment, puis avec le bruit de des vagues, coucher de soleil c'est très joli.
C'est sûr. Effectivement. Partir, heu OK. J'imagine bien. OK, bah, je penserai à toi, alors, dans ce cas-là, si, heu, si jamais je vais par là-bas. <chuckles>
<chuckles> Ça marche! En tout cas, merci de m'avoir partagé tous ces souvenirs et heu, et ton lieu, heu, naturel qui te fait le plus de bien.